Ayun, so magandang umaga kaibigan. Kamusta ka naman?
Hmm, magandang umaga din. Ayan, eto okey lang naman ano. Katatapos ko lang mag-almusal, pero okay lang naman ako. Ikaw kamusta ba, napatawag ka yata?
Ah, wala parang masaya lang ako. Gusto ko lang i-share na binasag ko na yung alkansya ko. <laughs> Ayon, halos
Uy, <tsk> mukhang may plano kang bilhin ah. Ano bang plano mong bilhin diyan sa naipon mo?
Oo. Well, ang balak ko palakihin pa siya lalo eh, invest ko siya sa ano, sa mga crypto, kasi parang nakakatuwa na may naipon akong malaki. Eh, sa ngayon wa wala naman akong naiisip na paggagamitan pa, palakihin na lang ulit natin, 'di ba. So ikaw ba, ah, kaibigan, ano yung pakiramdam mo kapag nakakatipid ka ng pera?
Mm. Mm, hmm. Mm, hmm, oo. Ayan ano, magandang tanong yan ano, kasi alam mo ba ako, nung nauso yung ah ₱20 na coins, ah, nagsimula din kasi akong magtabi nun. Tapos eh, halimbawa may mga sinusukli sa'kin, 'di ba, nilalagay ko sa coin purse ko. Ah, hindi ko na pinambabayad yan sa susunod, tinatabi ko yan, hanggang sa nakaipon ako ng medyo malaki-laki din, tas ang ginawa ko pinangbukas ko ng bank account. Tapos lahat ng naipon kong coins dun, dun namin nilagay. Kaya yun, parang ano lang. sarap din sa pakiramdam na 'pag nakakatipid ka kasi parang, ano yan eh, ah, ah, parang achievement 'yan, kasi sa panahon ngayon sa hirap ng buhay, ang mamahal ng bilihin. Para makatipid ka, makamura ka, 'di ba, parang ang laking tulong nun sa'yo at tsaka makaka-save ka pa ng pera, 'di ba?
Mm. Iyan. Mm. Oo. Hmm. Iyan. Mhm. Go. Totoo, well, ano yung nararamdaman mo sa sarili mo, kapag nakakatabi ka ng ma-malaking pera para sa isang bagay na gusto mo?
Hmm, ako talaga medyo na-e-excite ako, natutuwa ako, naggagalak. Kasi halimbawa may gusto akong bilhin, halimbawa may motor ako na nakikita gusto kong pag-iipunan, mabili ko tong motor na 'to. 'Di ba parang, habang tumatagal yung panahon, nakikita ko na, "Ito na malapit na", 'di ba parang ganon. 'Di ba parang nae nakaka-excite, nakakatuwa, parang at tsaka mas nakaka-motivate. Alam mo minsan ano, 'pag may gusto tayong bilhin, hindi naman dahil sa luho lang yan eh. Minsan kasi, yun yung ginagawa nating motivation para magsikap at ayaw magtrabaho ng mas mabuti, para mas ah, mag alam mo yun, magsumikap sa buhay, 'di ba?
Yun. Ayan, oo. Yan, oo. <laughs> Mm. Totoo. Totoo. Kumbaga gantimpala, or reward mo sa sarili mo, di ba? So yun, ako naman ano, 'pag ganyan na nakakaipon ako ng malaki-laking pera, pakiramdam ko sa sarili ko ang, ano parang, ang proud ko sa sarili ko, ganon. Kasi ano eh, disiplina rin yan eh, 'di ba? Kasi kung, isipin mo wala kang disiplina ma maski maghulog ka diyan kung kukunin mo rin 'pag hapon na, wala rin yan eh.
Mm. Mm, 'di ba? Oo. Oo, yun talaga pinakamahirap sa totoo lang, sa pag-iipon. Ah, yun yung pinakamahirap kasi 'pag yung pagsisimula sa totoo lang. Kasi 'pag yung hindi mo nasimulan ah, "Bukas na lang, bukas na lang", yung ganon. Hindi ba may halimbawa, may natatabi kang pera, "Ay hindi pambibili ko pa muna ng pagkain 'to ngayon". <laughs> Yun yung mahirap eh, pero 'pag nasimulan mo unti-unti, naging consistent ka, nandun na yung disiplina, yun ang pinakamahirap i-build, 'di ba, sa pag-iipon. Kaya 'pag meron ka nun, ah, sobrang nakaka-proud sa sarili.
Oo. Hmm, oo. Oo, totoo yan. Mm. <chuckles> Oo. Oo. Mm. Totoo. Eh, ikaw ba kaibigan, meron bang pangyayari na, yung nag na-guilty ka, dahil sa pagdedesisyon sa pagtitipid ng ano, ng pera?
Mm. Hmm, minsan siguro may pagkakataon na, tinipid ko kasi sarili ko. May gusto kasi akong bilhin no'n na ano, na gadget dati nagtatrabaho pa ako. Binata pa naman ako no'n, wala akong obligasyon, kumbaga sarili ko lang. Pero na narealize ko lang din na parang sobrang tipid ko sa sarili ko, na napapabayaan ko na. Pati yung tinitipid ko yung sarili ko sa pagkain, gano'n. Pero nakaka-guilty lang din. Ah, pero no'ng narealize ko ngayon siyempre parang mali. Kaya do'n ko naman na ano, siguro binalanse ko na lang. Binawasan ko na yung iniipon ko, masyado kasing, ah, dati kasi parang 50% ng sinasahod ko in inaano ko sa ipon ko gano'n. Tapos yung matitira, 'yon na lang yung budget ko hanggang sumahod ulit, parang gano'n, eh. Ngayon, hmm, kasi nga dahil sa kagustuhan kong may mabili tapos, eh, makaipon talaga. Pero no'n narealize ko na hindi pala. Pa'no 'pag nagkasakit ako, baka mas malaki pa yung magastos ko mali, 'di parang change ng ano, ako ngayon. Oo, parang 70 30 na lang, 70 30% yung ipon tapos 70% yung mga panggastos ko, yung mga gano'n tipo. Ikaw ba, may pagkakataon ka bang ganon?
Hmm. Oo. Ah, oom. Mhm. Grabe. <chuckles> Mhm. Totoo. Hmm, 'yan maganda. Ah, oo, meron akong naalala ko, ah, ganun din, ah, sa actually bi bibili dapat ako ng dadalaw ako sa ano ko pinsan ko, eh, parang may a may anak na siya, eh, so pamangkin ko siya ang ang bal balak ko regaluhan siya, eh, tipong gipit ako nun at nasa kumbaga naka-budget din yung pera ko. Pero may pambili, yun lang siyempre ako yung tipo na ano, eh, sa daan maaaring may mga, ah, s simpleng pangangailangan ka, kunwari nauhaw ka sa daan di ba kailangan mo yung kahit kakaunting barya so, gusto ko siyang bilihan kaso bigla akong napaisip na kailangan kong magtipid. So, baka next time na lang, kaya 'yon parang medyo nagkaroon ako ng guilt na dumating ako doon sa bahay nila na binati ako wala man lang akong regalo kasi matagal ding hindi
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Walang pasalubong ganon, mm.
Oo, so ganun lang kapag di ako nakapagbigay sa mga taong mahal ko sa buhay yun yung mostly na guilt ko kapag nagtitipid. Mm.
Mm, oo kasi naman, eh, 'di ba minsan naman kasi, ah, minsan talaga parang dumadating tayo sa punto na sakto-sakto lang din yung kinikita natin na nun kasi marami din naman tayong mga binabayaran, di ba, parang ganon. Nandiyan yung mga bills na buwan-buwan nandiyan 'yan, eh, tapos meron tayong mga hindi inaasahan na bayarin minsan, di ba? O kaya naman yung mga pagka, ah, budget natin sa pagkain lalo na kung pamilyadong tao tayo, ah, ako pamilyadong tao ko meron akong anak na pinapagatas o siyempre parang bina-budgetan ko pa yung gatas, diaper, yung mga ganon lahat. Kaya parang nakaka-proud talaga na minsan, ah, 'pag nakakatipid ako tapos nakakapag tabi ako ng konti ang laking achievement na rin sakin kasi sa sa sobrang mahal ng mga gastusin ngayon dito sa atin di ba, parang, ang hirap talaga yung 'pag nabarya isang libo mo parang ano nalang ngayon, eh.
Oo. Totoo. Mm. Oo. Oo. Totoo yan. Wala na. <laughs> Wala na yan automatic, lalo na sa panahon ngayon yung inflation ng ekonomiya natin, talagang ang mamahal ng bilihin, kaya ang hirap talaga makapag-ipon na rin, 'di katulad dati. Well, ikaw ba sa tingin mo bakit sa tingin mo mahalaga yung pag-iipon kahit maliit na halaga lang?
Mm, di ba? Oo. Mm. Hmm, ah, sa'kin talaga sobrang ano niyan, 'no? Sobrang halaga niyan. Kasi, ah, 'yong ipon kasi, ano yan eh, hindi naman, sukatan yan ng ano eh, ng yaman eh. Kumbaga, kung ano lang kaya mo limang piso, ₱10, 20, ah, as long as, meron kang itinatabi, magandang ano 'yon, kaugalian 'yon. Kasi isipin mo 'yong ₱5 mo, sa isang buwan magkano aabutin na 'yon, 'di ba, parang hindi gano'n kalaki, pero meron. Pero kung hindi ka hindi mo ginawa 'yon, wala kang ka ma wala kang makukuha. Alam mo 'yon, wala kang naitabi eh, 'di ba? Kaya hindi, ah, sa'kin talaga mahalaga talaga, kahit maliit na halaga, kasi 'yong maliit na sa maliit naman na halaga nagsisimula eh. Hindi naman aabot ng milyon yan kung walang piso eh, 'di ba? Mm, kaya gano'n talaga kahalaga.
Mm. Totoo. Totoo yan. Hmm, mm. Tama. Oo. Oo. Totoo yan, oo, oh. Mm. Totoo yan. Exactly. Ah, ako, oo, sang-ayon ako diyan, sa tingin ko lang maidadagdag ko, ang pinaka ah, goal mo s or pakan pinakamagandang nakukuha mo sa pag-ipon ng maliliit na bag ah, bagay or 'di kaya mag-umpisa ako sa barya, is 'yong disiplina. Na na, ano mo na-ko-concrete mo or napapa-soli-solidify mo dahil sa pag-iipon. Alam mo ba 'yong sa Japan, pagkatapos 'di ba ng World War II 'yong ah, binombang Nagasaki, siyempre nahirapan ang ekonomiya ng, ah, Japan. Pero kung titingnan mo ngayon, mas mayaman sa atin ang Japan, 'di ba? Eh, hindi eh, hindi naman tayo na tinamaan ng bomba. Pero kasi, meron silang practice na ginawa, eto 'yong s tinatawag na Kakeibo. 'Yong Ka Kakeibo na 'to, eto 'yong pagsusulat ng financial goal mo, sabihin na natin ngayong araw, o sa susunod na mga taon. So, ang pinaka-goal noon or ang par pinakaano noon, ah, is masundan mo 'yon, isa-isa. Ang bi-ni-build up noon hindi 'yong pera, pero 'yong disiplina mo sa paghawak ng pera.
Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo, 'di hamak ano. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, 'di ba, parang napakagandang ano kasi hindi lang naman about sa pera eh, kasi 'yong pera, ano yan eh, dadaan at dadaan sa'yo yan eh, 'di ba, parang gano'n. Ah, maya minsan malaki, minsan maba maliit, tapos minsan talagang 'pag umangat ka sa buhay, nakahawak ka ng sobrang laki. Pero kung wala kang disiplina, kahit gaano pa kalaki 'yong perang dumating sa'yo, umabot man yan ng milyon-milyon, kung wala kang disiplina, kaya mong ubusin nang ano yan, nang ilang araw lang, 'di ba? Dahil hindi ka pero kung ikaw 'yong tipo na nagsimula ka sa maliit, tapos hanggang sa lumaki lang lumaki 'yong pera mo, habang lumalaki 'yong pera mo. nagkakaroon ka la dahil alam mo 'yong disiplina, alam mo ingatan 'yong pera mo, ah, na na nandun 'yong knowledge mo, 'di ba, sa financial ano, education mo sa pag sa pag-fi-finance. Ah, alam mo 'yong gagawin mo hindi ka ma basta-basta gagasta, 'di ba? Kasi minsan tayo, parang, one day millionaire nga, ang tawag sa atin, 'di ba? Na 'pag biglang 'pag nabigla tayong nakahawak ng malaking pera parang, "Uy, bili tayo ng gan'to, bili tayo ng ganyan". 'Yong gano'n, 'di ba, parang hanggang sa hindi natin iniisip 'yong pang kinabukasan na, ah, "'Pag naubos 'to, ano pa ba, meron pa ba?", 'yong mga gano'ng tipo, 'di ba?
Oo, totoo. Oo. Mal oo, totoo yan. Totoo yan. A agree ako diyan. O oo. Mm. Oo. Totoo yan. Oo. Exactly. Mhm. Oo. Oo meron, actually, kuwento niyan dito sa'min. Nanalo siya, sa lotto, at 'yong napanalunan niya, mga nasa 5,000,000 ata, gano'n. Mal i Kumbaga, ma-matagal na 'to ah, tapos kilalang-kilala siya dito sa lugar namin, kasi nga nanalo siya. Tapos dahil wala siyang foundation, parang nagpagawa ng bahay ng walang pundasyon, bubong kaagad. So, hindi mo talaga siya mame-maintain kung wala kang financial education. Ginawa niya, pinang-inom niya, nag-negosyo naman siya, pero 'yon lang, negosyo nang wala lang alam, gano'n. Parang nagpagawa gumawa siya ng parol, 'yong pagawaan ng parol, gano'n. Eh, 'yong mga trabahador niya pa nakakatawa kasi mga adik. <laughs> So, ginagawa niya, parang pang-motivate dun sa mga trabahador niya, pinapainom niya gabi-gabi, eh di, trabaho sa umaga, ah, inom sa gabi. Tapos, siyempre mga health noong mga, ano na 'yon, trabahador na 'yon, nawa walang parang siyempre nasira. Kasi inom, ah, inom gabi-gabi, tapos trabaho araw-araw, tapos may chemical pa. So, nawalan siya ng mga tauhan, ah, hangga habang sa nagastos na rin niya 'yong mga pera. 'Yon balik siya sa ano, balik siya sa pinakamababa ulit. 'Yon 'yong ano tapos parang nagkaroon siya ng pangit na, um, personality, ma-ego na. Siyempre, "Ma mar marami akong pera dati", 'yon la 'yon lagi na 'yong sinasabi niya. So, ang pangit na, wala kang financial experience, financial education. Para maging ah, konkretong pundasyon mo, at para ma-maintain mo kung saka-sakali mong makuha mo na 'yong goal mo, 'di ba?
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm, na mas hmm. Mm. Oo <chuckles> Mm. Mm. Oo. Oo. Mm, totoo yan ano. Kasi, 'yong pagtitipid kasi ng pera, ang laking bagay niyan talaga sa'tin, 'di ba? Lalo na kung ikaw 'yong, kumakayod ka tapos, nabubuhay ka paycheck to paycheck, 'di ba? Sabi mo nga tapos ah, kung halimbawa ikaw ganun nangyari sa'yo 'yon, tapos wala ka rin kaalaman baka ga puwedeng gano'n din mangyari sa'yo. Kagaya dun sa kakila naka ano na kapitbahay niyo, puwede rin gano'n mangyari sa'kin kung sakaling ako 'yon, 'di ba, parang gano'n. Pero kung halimbawa tayo, namulat tayo sa kaalaman na, kung paano tayo magba-budget, 'di ba, 'yong mga gano'n. Ah, pinahahalagahan natin 'yong, bawat sentimo na kinikita natin, kasi tinatabi nga natin yan, eh, 'di ba, parang gan'on. Ah, dun dun natin ma-ma-manage. Sabi nga nila, 'yong mga magagaling humawak ng pera, sa sabi nila madadamot. Pero ang totoo, sila 'yong mga wais talaga, 'di ba? Mm, sila 'yong may mga gal 'yong mga galante sa pera na, ubos-ubos biyaya o sila 'yong madaling oh, di ba? Niya sa ngayon, sabihin na natin na, puwedeng maganda 'yong buhay nila, pero, 'di ba, puwedeng pagkalaunan dahil hindi sila marunong mag-manage ng pera nila, sila din 'yong mahihirapan, 'yong naghihirap din sa dulo, 'di ba?
Mm. Totoo. Ayun, oo. Oo. Ah, oo. Tama. Mm. Totoo yan. <laughs> Oo. Oo, tignan mo yung mga mayayaman talaga. S katulad nila Steve Jobs, Mark Zuckerberg, sila Einstein, mga simple lang manamit yan, hindi yan yung mga, grabe yung grabe yung mag-flex, 'di ba? Yung papakita nila yung Ferrari nila, Eh, yung mga tao na yun, yung mga mayaman na yun, halos tinatago nga nila yung yaman nila, eh, 'di ba, ayaw nila i-flex. Sino nga ba yung ano, sobrang yaman na nagpata nagpataas ng bakod, sobrang taas ng bakod, 'di mo makikita bahay niya. Oo.
Mm. Mm. Oo. Mm. Oo, di ba? Mm. Hmm. Oo. <laughs> 'Di ba, sobra. Ah, ganun nga lang talaga ano, kung yung yung mga may mga knowledge sa mga pagha ano, paghawak ng pera, sila yung talagang makikita mong simple lang, pero yung, alam mo yung, naka-nakaranas lang ng konting, ah, ginhawa, sila yung talagang todo flex ng mga ano, yung mga flex ng mga gamit, bili ng gan'to, yung mga damit, 'di ba? Mga Louis Vuitton, yung mga ganon, mga branded talaga. Pero, kung ikaw talaga wais ka, marunong kang magtipid ng pera, alam mo kung paano gagamitin yung gagamitin yung pera mo, di ba?
Mm. <chuckles> Oo. Mm. Hmm. Totoo yan, yun, ah, marami ako actually, natutunan sa conversation natin. Actually, gusto ko pang tumawag mamaya, pagkatapos nito, kasi magbibilang pa ako ng barya. <laughs>
Ayan. Mm. Hmm. Oo. Oo, sige-sige, walang problema 'yan. Ano tumawag ka lang kahit anong oras, nandito lang naman ako, eh, wala naman akong masyadong ginagawa ngayon, Linggo, eh. Ayan, sige maraming salamat sa'yo, 'no. Paalam muna.
Kaya Ayon, ayos. Maraming salamat din, paalam din, ingat palagi.